ใช่ ใช่เลยค่ะ คือจริง ๆ อะ ที่อยากเรียนได น ดำน้ำเนี่ย เพราะแค่คิดว่ามันเท่ แค่นั้นเลยอะ <chuckles>
อืม น้องไปสนใจ ได้ยังไง แค่ แบบไปเจอจากอะไรมาก่อน?
คือเหมือนเคย เคยดูพวกแบบว่า National Geographic ไง แล้วก็รู้สึกว่า อา อุ๊ย ไปถ่ายรูปใต้น้ำเนี่ยมันเท่ มันสวยอะ อยากไปเห็นของจริงบ้าง ใช่ ก็ไปลอง แล้วก็พอไปลองอะ คือจริง ๆ อะ ก่อนที่เราจะได้น้ำ ดำน้ำจริง ๆ อะ เราต้องมีการแบบเรียนรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยก่อน ตอนแรกมันยากมากเลยนะ รู้สึกว่ายังคุยกับครูเลยว่า "ฉันมาทำอะไรที่นี่อะ มานอน มานอนโง่ ๆ อยู่ริมทะเล ก็สบายอยู่แล้ว ทำไมต้องมาทำอะไรให้มันยากด้วย?"
อ๋อ เราอยากทำบ้าง อืม ค่ะ ต้องรู้สึกว่า ตอนนั้นน่ะเราได้เตรียมร่างกายไปก่อนไหม? เพราะว่ามันเหมือนจะต้องใช้ความแข็งแรงเยอะ
อา โอ้โฮ ไม่ได้เตรียมเลยอะค่ะ คือบอกตรง ๆ เลยนะว่า คือเราอะ แต่ก็ยังดีนะที่ตอนที่เขาช่วงการเรียนรู้ ช่วงอะไรเงี้ย เขาแค่เป็นช่วงครึ่งวัน คือหมายถึงว่าครึ่ง ครึ่งวันน่ะ ตอนเช้าจะเป็นช่วงทฤษฎี เหมือนไปเรียนโรงเรียนเลยอะ เป็นช่วงทฤษฎีไปเรียนว่าอันนี้ 1 2 3 ปีอะไร เป็น เป็นช่วงของความรู้
อา อ๋อ อันนี้คือ ความรู้นี่คือเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งหมด ใช่ไหมคะ? อืม
เพื่อความปลอดภัย ใช่ แล้วก็เหมือนบรรยากาศในห้องเรียนน่ะ คือด้วยความที่มันติดทะเลอะ มันรู้สึกว่า "อุ๊ย <tsk> มันเรียนแล้วมัน มันรู้สึกไม่เครียดอะ ต่อให้เป็นความรู้ที่ต้องจำเยอะ" อะไรอย่างเงี้ย แต่เรารู้สึกไม่เครียดเลย เพราะว่าเราได้อยู่แบบหน้าห้องเรียนที่เป็นแบบทะเล มีลมพัดโกรกสบาย เออ บรรยากาศดี อ ทางธรรมชาติ เป็นห้องเรียน เอาต์ดอร์ ใช่ค่ะ แล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นช่วงของการแบบลงมือทำแล้ว เป็นช่วงที่แบบได้เรียนรู้ ได้จับอุปกรณ์จริง ว่าเมื่อกี้ที่เราเรียนมาอะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะ อะไรคืออะไร อะไรอย่างเงี้ย อา ซึ่งช่วงเนี้ยมันเรียนแค่ประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงอะ แต่เรารู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากอะ เพราะเราต้องมีอะไรหลายอย่าง ต้องเรียนรู้เยอะมาก ซึ่ง อา ช่วง ช่วงของทฤษฎีกับช่วงเรียนเนี่ย ก็จะประมาณแค่วันถึง 2 วัน พอวันที่ สาม เนี่ยเราได้ไปลงสนามจริงแล้ว
ค่ะ อา โอ้โฮ บรรยากาศดี เป็นห้องเรียนกลาง เขาเรียกอะไร ห้องเรียนแบบยังไงอะ เอาต์ดอร์ ไหมคะ? อ๋อ อืม ค่ะ อา ค่ะ ที่เหลือก็คือ ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยเหรอคะ? วันที่ลงสนามจริงแล้ว
ใช่ ใช่ค่ะ ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าช่วงเช้าเนี่ยอาจจะไปลงที่เป็นแบบเป็น ยังไม่ลึกมาก เป็นซ้อม เป็นซ้อมก่อน พอช่วงบ่ายก็จะได้ไปลงจริงแล้ว ไปลงลึกจริง ๆ แล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเราได้ไปสัมผัส อืม
ค่ะ อา แล้วธรรมชาติที่เห็นเป็นยังไงบ้างตอนนั้น?

อืม ไม่กลัวเลยค่ะ <chuckles> คือเรารู้สึกแบบผ่อนคลายด้วยซ้ำอะ คือเรารู้สึกว่า เวลาไปเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าไปกับคนที่เขาไม่ได้อินจริง ๆ อะมันจะไม่สนุกนะ เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยู่ง่ายกินง่ายไง บางคนเขาก็อาจจะแบบ เออ แต่พอไปหลี ไปคนเดียวดีกว่า แล้วหลีเป๊ะอะมันเป็นเกาะที่ไม่ได้เล็ก ไม่ได้ใหญ่อะ คือเป็นเกาะที่ ที่เราสามารถแบบเดินได้ทั้งเกาะ แต่ก็คือ
<laughs> อือ อ๋อ งั้นเราก็ ไปคนเดียวดีกว่า อืม ค่ะ อ้าว แล้วตก แล้วตอนที่อยู่นู่นคุณเดินทางยังไง? จริง ๆ แล้ว ด้วยรถมอเตอร์ไซค์? หรือว่า อ๋อ เดินเลยเหรอ?
เดินค่ะ เดิน เดิน เดินเลย ใช่ เราสามารถแบบ คือจาก ก อีกฟากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งอะ ไปอีกฟากหนึ่งอะ เราสามารถเดินได้เลยอะ แต่ในเกาะมันก็มีทุกอย่างนะ
ฮ ฮะ? ก็คือมีร้านอาหาร มีอาหารครบทั้งหมด
มีร้านอาหาร ใช่ ๆ มีโรตีให้กิน มีชาเย็น มี <chuckles>
<chuckles> แสดงว่าชอบกินโรตีตอนที่ไป
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ชอบกินโรตี มีทุกอย่างให้กิน แล้วก็เหมือนด้วยความที่เกาะอะมันก็เป็นเกาะที่ ที่ เอ่อ ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเนาะ มันก็จะมีเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งสำหรับท่องเที่ยว แล้วก็เป็นฝั่งที่เป็นฝั่งสำหรับชาวบ้าน คือบางวันน่ะ เราอะอยู่ฝั่งท่องเที่ยวแหละ ใช่ เราอยู่ฝั่งท่องเที่ยวแหละ แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากกินแพงทุกมื้อไง บางมื้อ ถ้าเป็นฝั่งท่องเที่ยวอะเขาก็จะขายราคานักท่องเที่ยว ใช่ไหม เราก็จะเดินเนียน ๆ ไปเป็นฝั่งชาวบ้านน่ะ ทำว่าเป็นลูก หลาน ชาวบ้านแถวนั้น เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร ใช่ เราก็จะไปซื้อพวกแบบเป็นร้านของชำ ก็จะมีแบบของชำที่เขาขายในราคาชาวบ้าน อะไรเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า เออ เป็นเกาะที่แบบ เอ๊ย! อยู่ด้วย อยู่ ไปอยู่แล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดนั้น อะไรเงี้ย มันยังมีความเป็นธรรมดา เป็น มีความแบบชาวบ้านอยู่ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ แล้วเราอยู่ เราต้องอยู่ฝั่งท่องเที่ยวถูกไหมคะ? อ๋อ เราทำไงอะ? อ๋อ ซึ่งเขา เขาก็ไม่ได้ว่า เขาก็ไม่ เขาเรียกอะไร อา ค่ะ อืม เพราะว่า อา แต่ เพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่านักท่องเที่ยวมันก็เยอะแค่วันเสาร์อาทิตย์เนาะ ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์มันก็เหมือนแบบชาว ก็เป็นชาวบ้านเสียส่วนใหญ่ แล้วครั้งนั้นที่ไป อา ครั้งนั้นที่ไปอะ เอ่อ เป็นครั้งแรกที่เราเรียนดำน้ำหรือเปล่าคะ?
อืม ใช่ ก็เป็นชาวบ้านเสียส่วนใหญ่ ค่ะ

อืม ถ้าเอานับจากกรุงเทพนะ คือจากกรุงเทพไป นั่งเครื่องบินไปก็ชั่วโมงหนึ่ง จากชั่วโมงหนึ่งมา ไปลงสงขลา จากสงขลานั่งรถมาอีกประมาณ ตีว่า 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงมารอเพื่อที่จะไปอีก ก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะ
ค่ะ อืม โอ้โฮ แล้ว แต่ว่าเราก็รู้สึกว่า แม้เราจะนั่งรถหรือว่า อะไรเงี้ย มันคุ้มใช่ไหม?
ใช่ มันคุ้มค่า อืม ใช่ เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่า แล้วก็เหมือนพอไปถึงอะมัน มันจากการเดินทางที่มันแบบหลายต่อ หลายขั้นตอน แต่พอมาอยู่ที่หลีเป๊ะแล้ว เรารู้สึกเราหายเหนื่อยเลยอะค่ะ
อืม แล้วมีอะไรนอกจากธรรมชาติที่เรา พอเรากลับมา เรารู้สึกคิดถึงมาก ๆ เลย ผู้คนเหรอคะ?
อืม ใช่ ผู้คนด้วย แล้วก็การไปดำน้ำด้วยอะค่ะ เพราะว่าเหมือน เอ่อ เรารู้สึกว่าไปดำน้ำที่ไหนก็ไม่สวยเท่าที่หลีเป๊ะอะ เพราะด้วยว่าธรรมชาติเขายังแบบยังอุดมสมบูรณ์อยู่ ปลา มันมีกองจุด กองหินกองหนึ่งที่ ค เป็นจุดดำน้ำอะนะ เขาบอกว่า "อันเนี้ยเป็นจุดที่แบบปะการังแบบสมบูรณ์ที่สุด ยังมีปะการังอ่อน ๆ เป็น 7 สีให้เห็นน่ะ ซึ่งที่อื่นมันแบบพังไปหมดแล้ว มันแบบว่าโดนสึนามิไป โดนทำลายโดยนักท่องเที่ยวไปหมดแล้ว แต่ว่าตรงเนี้ยมันยังมีอยู่ บูรณ์ที่สุด" ใช่ค่ะ อันเนี่ยก็เป็นสถาน ที่เราคิดถึงค่ะ
อืม โอ้โฮ โอ้โฮ ก็คือ อันนี้ก็คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วในประเทศ อืม โอเค โอ้โฮ เป็นสถานที่ที่แบบว่าแค่ฟังก็คือเห็นภาพเลยนะคะว่ามันจะน่าประทับใจมาก วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาร่วมแบ่งปันสถานที่ในความทรงจำ แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีทุกอย่าง มีหลายอย่างเนาะ เหมือนกับว่าเปิดประสบการณ์ของพวกเราไปด้วย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ